بُص، أنا عندي مشكلة كده ملاحظاها في نَفْسي يعني في الفترة الأخيرة وابتدت تزيد أوي وتأثّر على تصرُّفاتي كمان. بُص، أنا عندي دايمًا إحساس كده إن أنا لازم أأدّي 100% في كل حاجة، يعني لو في حاجة أنا داخلة عليها أو هاعملها أو قرار هاخده، لو أنا حاسّة إن أنا مش هاقدر أوصل فيه لأقصى حاجة يعني 100% أعمله زي ما الكتاب ما بيقول على الشَعْرة تقريبًا، مش هاعمله خالص. يمكن ده بيخلّيني أتأخَّر في قرارات كتير وأبقى مُتردِّدة و <tsk> عارف ومش قادرة إن أنا يعني م أ أ أ أك أخلّي نَفْسي إن أنا أعمل حاجة جديدة. دايمًا الوضع ده بيضايقني وبيضغطني ومش عارفة أتصرَّف إزاي ومحتاجة إن أنا أتكلِّم كده مع حد وأطلَّع الأفكار دي، يعني أعمل إيه؟
إمم. ياه! لأ والله طبعًا أنا فاهمِك أكيد طبعًا يعني ومقدَّر مقدَّر مشاعرِك وعايز أقول لِك فعلًا أكيد طبعًا هو إحساس صعب، يعني واضح من كلامِك إن أنتِ حرفيًا ما بتعرفيش تبدئي أي مشاريع خالص. عارفة اللي هو إيه، لازم الحاجة تطلع فعلًا زي ما أنتِ قُلتِ عل على الشَعْرة عشان تقدري تكمِّلي فيها، يا إمّا أصلًا مش هتبدأي فيها فاهمة، اللي هو موضوع صعب أكيد. ففكرة الكَمالية نَفْسها، أنتِ بتدوَّري على الكَمالية إن هي تكون حاجة زي ما تقولي إيه، اللي هي كاملة 100% كده عشان تقدري تعملي فيها. طَب بس أنا عايز أفهم بس منِّك كده يعني الأول، يعني إمتى بدأتِ تلاحظي أصلًا الكَمالية دي بت عارفة اللي هو عاملة عائِق كده قُدّامِك ومش قادرة إن أنتِ تكمِّلي والّا تاخدي مشاريع والّا تبدئي حتّى في أي قرارات في حياتِك خالص حتّى لو قرارات مصيريّة يعني؟
بالضبط. برافو عليك. بُص، يمكن هي معايا من زمان بس ما كانتش استَفْحَلِت في في تصرُّفاتي وبقت مُتحكِّمة في حياتي زي الفترة الأخيرة. آمم يمكن لإن أنا حسّيت نَفْسي بقيت باجري في أكتر من اتّجاه وفي الآخِر مش باوصل لحاجة وأنا مش من الشخصيات اللي بترضى بأنصاف الحلول، يعني عارف ي دايمًا الحياة عندي يا أبيض يا أسود، يا أدّي أقصى ما عندي يا ما أدّيش. ف بقيت أحس إن أنا مش محتاجة مُشتِّتات في حياتي وأنا مش هادخُل حاجة جديدة آآ طالما أنا مش هاعرف أخلَّصها 100%. الوضع ده بيخلّيني آخُد قرارات عارف ممكن تبقى مش صح ومش في صالحي ولا في صالح ولادي، يعني اللي هو أنا ليه أخلّي مثلًا أشترِك لابني في تدريب لمّا أنا مش هاقدر ألتزم ولا أودّيه المواعيد التدريب ولا أجيبه من التدريب ولا حتّى أشترِك له في بطولات لإن أنا وقتي مشغول، فخلاص أنا مثلًا مش هاشترِك له في أي نوع من أنواع الرياضة. طبعًا قرار زي ده بيبقى مصيري ومهم وبيأثّر على ابني وعلى سلوكيّاته لإن أنا باخلّيه ما بيلعبش رياضة. فابتديت ألاحظ بقى إن ده نَمَط بيتكرَّر معايا إن أنا باقعُد أفكّر كتير وأحسبها وعارف يعني اللي هو إيه، طال ألاقيها طالما أنا مش هاعرف آآ أعمل مثلًا 100% خلاص، يعني مش هاعرف أأدّي و و وأ أع وأعمل الحاجة بإتقان وكَمالية يبقى أنا مش هاعملها. فمش عارفة بصراحة يعني الوضع فعلًا بقى صعب جدًا بالنسبة لي.
إمم. فهمتِك آه. إمم. آه. يبقى ما تعمليش. إمم. هو فعلًا الموضوع على ذِكْر يعني كلامِك والله بجد هو فعلًا صعب أكيد، يعني وعارفة هو اللي هو برضه إحساسِك بصراحة واصلني في الحتّة دي في النقطة دي بالذات، يعني عارفة اللي هو أنتِ بتقولي ابنِك وبتاع وكده أنتِ مش عارفة ده فعلًا يعني عارفة اللي هو حاسّة بِحِيرة وم ومش قادرة إن أنتِ أصلًا تاخدي قرار وكده، فعلًا الموقِف صعب يعني، بصراحة أنتِ في موقِف لا تُحسدي عليه في الحتّة دي بصراحة، يعني أنا معاكِ كده، كده. بس يعني أنا عايز أفهم أكتر برضه، طَب أنتِ كلِّمتِ طبعًا ال القرارات وكده وبتاع، طَب بالنسبة للمشاريع، يعني إيه المشروع اللي أنتِ كنت ناوية مثلًا تبدئيه كده ووقف بسبب إنِّك لسّه مش جاهزة أو مأخَّراه أو كده أو حاسّة إن أنتِ لأ، لازم تعمليه، لازم تكوني كاملة 100% علشان تقدري تعمليه؟
بُص، يمكن الموضوع ليه علاقة كمان بالشُغل اللي أنا باشتغله، يعني أنا ما بأقبلش أي مشروع في شُغلي آآ أي مشروع هندسي بما إن أنا باشتغل مهندسة ويمكن دي على فكرة عُقدة مُرتبطة بكل المهندسين إن إحنا عندنا آآ السعي إلى الكَمالية، فده بيخلّينا ما بنعرفش ناخُد قرارات يعني صحيحة 100%، فيعني مثلًا أنا ما أقدرش أبتدي مشروع جديد لو أنا ما عنديش وقت إن أنا آآ آآ أدّيه للمشروع ده، أبتدي مثلًا أقعُد أقيّم كده المشروع نظرة مبدئية، أقول لأ، المشروع ده مثلًا محتاج منّي أقعُد على الأقل تَفرُّغ في اليوم 4، 5 ساعات وأنا وقتي مشحون ما بين الدراسة والولاد و دراسة الدراسات العُليا اللي أنا باحضّرها يعني والولاد والبيت، فأقوم رافضة المشروع أصلًا مع إن بابقى محتاجة مثلًا الدَخْل المادّي اللي هييجي لي من وراه، بس لأ، بالاقي نَفْسي غصبٍ عنّي سِبته.
إمم. إمم. أيوه، أيوه. تمام. من وراه آه. آه، فعلًا الموضوع صعب، معاكِ حق والله. طَب يعني كويس إن أنتِ برضه ادّيتيني مثال على حتّة المشاريع، بس أنا عايز أفهم برضه يعني أنتِ بصراحة كده من ناحية بقى المخاوف أو الأفكار، يعني قولي لي كده إيه المخاوف أو الأفكار اللي بت بتيجي لِك لمّا أنت تفكّري بس إن أنتِ تبدئي في المشروع أو تاخدي القرار وكده يعني؟ يعني عارفة اللي هو تقولي لي عليها برضه، ولو كده اتكلِّمنا برضه عن الخوف، يعني بتحسّي أصلًا إن الخوف من الغلط هو السبب إن أنتِ تغلطي في المشروع عشان كده لازم يكون كامل 100% والّا إنِّك محتاجة بقى الصورة كاملة كده الأول؟
فاهماك. بُص، يمكن الخوف من فُقدان الشَغَف في النُص. دايمًا بينتابني إحساس كده إن أنا ممكن لمّا أبتدي أوصل لمرحلة أبقى كإنّي غَرَسْت كده في بحر من الكُسبان الرمليّة زي ما بيوصفوها في أوقات كتير، رجليّا اتغَرَسِت وأنا مش قادرة إن أنا أحرَّك نَفْسي يمين وشمال. باحس كمان إن أنا من الشخصيّات اللي ممكن تبقى مش باعرف ألتزم بحاجة على المَدَى البعيد، فعشان كده حتّى باهرب من المشاريع الطويلة. دايمًا بيبقى في دماغي إن في مُتغيّرات كتيرة خارج عن إرادتي أنا مش هاقدر أتحكِّم فيها، ممكن تسبِّب تعطيل في الشُغل، ممكن تسبِّب تأخير في ميعاد تسليمات معيّنة، آآ ممكن أتعَب، ممكن أفضل أفتكر أ أ أ دماغي تفرض 100 سيناريو وس وسيناريو، ممكن تخلّي الحاجة دي ما تكملش على أكمَل وَجْه، فبالتالي طَب وأنا إيه اللي يخلّيني بقى أمُرّ بالتجربة دي كًلّها وأحُط نَفْسي تحت ضَغْط؟ فاللي هو ممكن أشتري دماغي وما أخُدش القرار ده أصلًا أو ما أعملش المشروع ده.
إمم. ياه! إمم. فهمتِك، آه. لا، لأ فهمتِك فعلًا، واضح الضغط أصلًا اللي محطوط عليكِ يعني، و والمخاوف فعلًا صعبة أكيد طبعًا بس أنا عايز أفهم منِّك برضه أكتر يعني آآ، عارفة اللي هو ساعات برضه كده ال عارفة الإنسان برضه بيكون عليه ضغط كده بيحس إن في ضغط عليه أو حد في حياته كده بيزوّد عليه إحساس كده المثالية بقى والكمالية وبتاع، عارفة ده زي مثلًا أولادِك، إن أنتِ تحبّي إن أنتِ تظهري دايمًا بأجمل صورة كده قدّامهم، حرفيًا اللي هو إيه، اللي هو كأنِّك أنتِ ما بتغلطيش خالص كده، فيعني ممكن هُم يكونوا بيزوّدوا الضغط عليكِ، أو حد يعني مثلًا في حياتِك بيزوّد عليكِ إحساس المثالية والكمالية ده؟
صح. إمم. بصراحة عندَك حق يعني، يمكن ولادي لسّه صغيرين، يعني هُم لا يطمحوا ل فيّا الطموح ده يعني، هُم لسّه مش قادرين يشوفوني على المس بالشكل ده، ولكن هي ممكن تبقى فعلًا الفكرة جايّة من زي ما قُلت لك في أول كلامي إن الموضوع كان فعلًا معايا من وأنا صغيّرة، لكن هو استفحَل في الفترة الأخيرة، آمم ول ويعني والدتي، آآ، والدي لمّا يبصّوا لي، عارف اللي هو الابنة المثالية، الزوجة المثالية، الأم المثالية، فكرة المثالية، اللي مسيطرة على دماغنا، لدرجة إن إحنا بقينا كُلّنا بنشوف بعض ملايكة بنج بجناحات، وما حدش بقى بيغلط، فيمكن ده اللي خلّى يعني الموضوع ينفجِر بقى كده جوايا في الفترة الأخيرة، يا جماعة أنا مش عارفة هافضل أحافظ على الشكل المثالي ده لحد إمتى؟
إمم. آه كِبر. آه، آه. ياه! لحد إمتى؟ إمم، لا، لا، أنا واضح يعني واضح ال التعب اللي أنتِ فيه، يعني إحساسِك عمومًا وصل لي، يعني فكرة إن أنتِ عارفة اللي هو أنتِ زهقتِ أصلًا من فكرة الكمالية، أنتِ عارفة اللي هو أنتِ عايزه تبدئي وخلاص في أي حاجة، واضح إن هي م عارفة اللي هو عاملة عائق كبير أوي في حياتِك، لدرجة إن أنتِ يعني في قرارات أصلًا نفسِك تاخديها مثلًا ومش عارفة تاخديها، بسبب إن أنتِ لازم تظهري كاملة، ولازم تظهري بصورة الكمالية قدّام اللي حواليكِ وكده، وإن لأ، إزاي يعني ما ينفعش إن هم يشوفوكِ بشكل إن هو مش كامل وكده، أنا بس عايزِك يعني عارفة اللي هو تخفي الضغط عن نفسِك كده، بالعكس مش عايزِك تحسّي الإحساس ده، عارفة اللي هو يعني إحساس اللي أنتِ عندِك طبيعي وكده، فكرة إن أنتِ عارفة أنتِ برضه بتقولي إن أنتِ مهندسة وكده، فالفكرة برضه ممكن تكون دي السبب أو حاجة زي كده، واضح إن الموضوع مأثّر أصلًا على مزاجِك وشغلِك وكده، بس يعني أنا هاسألِك سؤال كده، طَب أنتِ ما جرّبتيش مثلًا كده إن أنتِ يعني عارفة اللي هو تجرّبي أي حاجة كده عشان ت يعني تعملي ال ت تخفِّفي الشعور ده عندِك، يعني مثلًا كده ما جرّبتيش إن أنتِ تبدئي كده لو هتبدئي في مشروع هتبدئي مشروع كده بنسخة صغيّرة جدًا كده، بدل النسخة الكاملة منه، يعني عارفة اللي هو كتجربة كده علشان تخفِّفي إحساس المثالية عندِك؟ يعني ما جرّبتيش مثلًا تعملي كده أو ت أو تاخدي قرار مثلًا صغيّر ثم يعني قرار مصيري بعد كده؟
إمم. بالضبط. فعلًا. إمم. آه. بُصّ، بصراحة ما جرّبتش أعمل حاجة زي كده، يمكن أنا بابُصّ للموضوع كإن هو جبل، ما جرّبتش إن أنا أكسّره حجارة، حجارة كده، وأبتدي أشوف أنا هاعرف أتعامل معاها والّا لأ، بس يعني ك كفكرة أولية هي فعلًا قابلة للتنفيذ، وممكن تدّيني مساحة إن أنا أقسّم فعلًا المشروع لبنود صغيّرة، ولو نجحت في بَند أبتدي أخش في البَند التاني، آآ، بس يعني هل ده هيساعدني إن أنا أتقبّل فكرة إن أنا فعلًا مش شرط أعمل كلّ بَند ب 100% نسبة إنجاز، وأدّي لنفْسي كده مثلًا مساحة للغلط؟
إمم. آه. بُصّي خلّينا متّفقين إن أي حاجة طبعًا يعني، أي حاجة من اللي أنتِ قُلتيها صح، يعني فعلًا ممكن تديكِ فعلًا تقدري نسبة إنجاز، يعني عايز أقول لِك بس عمومًا عشان تاخدي بالِك، هي فكرة أصلًا الكمال وال عارفة أنتِ اللي هو عارفة أنتِ اللي هي المثاليّة وكده، هي دايمًا عارفة معمولة بالضد كده، ضد التنفيذ، يعني دايمًا الأفكار اللي ما بتتنفذش، أنتِ بيكون عندِك أفكار مشاريع أو إن أنتِ تاخدي قرار وكده، لو ما اتنفذتش أنتِ أصلًا هتنسيها، وغير كده ما دام أنتِ عايزة توصلي لها بنسبة كمال، فصدقيني أنتِ عمرِك ما هتعمليها خالص، فدايمًا عارفة اللي هو ممكن تبدئي بحاجة بسيطة كده، اللي هو تبدئي بمرحلة تجريبية دايمًا، مش لازم تعملي النسخة النهائية يعني، اعملي عارفة اللي هو نموذج مُصغّر، شُفتِ البيت لمّا بييجي يتعمل كده بيتعمل على الكمبيوتر الأوّل، اللي هو تصميم البيت نفْسه، بيتعمل كنموذج الأوّل بعد كده يتعرض على اللجنة، وهكذا لحد امّا يتوافق عليه، أنتِ اعملي نفْس الفكرة كده بالضبط، اعملي مرحلة تجريبية كده لحد امّا تشوفي ال يعني مش لازم تبدئي بالنسخة النهائية على طول، اللي هو تخشي في الموضوع على طول كده من من الدار للنار، لأ أنتِ ابدئي كده، ادي لنفسِك وقت كده إن أنتِ تجرّبي وتشوفي، فاهمة قصدي، لإن خُدي بالِك من حاجة، لو هنتكلّم على المشاريع، كلّ مشروع هو ناجح، ماشي، كلّ مشروع ناجح هو دايمًا مش كامل، ما فيش حاجة دايمًا حطي دايم دايمًا في دماغِك الحتّة دي، ما فيش حاجة دايمًا كاملة آآ، يعني بجد بنسبة 100%، لازم يكون فيها نسبة نقص، لازم، لازم يكون فيها نسبة نقص، يعني عارفة اللي هو العمارة مثلًا اللي أنتِ شايفة شكلها جميل جدًا، هي جميلة، وممكن تكون بُصّي متصممة بشكل جميل جدًا، لو على المجال الهندسي بتاعِك، متصممة بشكل جميل جدًا، وبُصّي كلّ حاجة فيها جميلة وكلّ حاجة، بس عارفة ممكن يكون فيها عيب واحد مثلًا، إن الشمس ب بتخش بطريقة معيّنة أو الشمس مثلًا ما يتوصلهاش، هو التصميم الهندسي كان ليها كده، فعادي ما فيش حاجة اللي هي دايمًا هتلاقيها كاملة أصلًا بنسبة 100%، وإن أنتِ تسمحي لنفسِك إن أنتِ تغلطي، لإن خلّي بالِك الغلط هو مش نهاية العالم، بالعكس الغلط أنتِ بت أنتِ لازم تغلطي عشان تقدري إن أنتِ ت تستوعبي وتقدري تكمّلي، فدايمًا يعني حطي في دماغِك إيه، إن أنتِ دايمًا تكمّلي وتعملي نُسَخ مُصغّرة، عارفة اللي هو تعملي نُسخ مصغرة وتبدئي بحاجة تجريبية خالص كده في البداية، جرّبي، التجربة مش هت مش هتخسرِك حاجة، بالعكس كتجربة أصلًا يعني عارفة اللي هو التجربة خير دليل، فأكتر حاجة هتحسّي إن أنتِ فعلًا تقدري تكمّلي هي فكرة التجربة، وأنتِ أصلًا هتلاقي نفْسِك وجهة نظرِك هتتغيّر، اللي هو هتبُصّي لنفسِك هتقولي إيه، "طَب ما أنا طَب ما أنا ف نفعت أهو في الموضوع، إيه المشكلة أمّا أغلط" عارفة اللي هو لمّا تحطّي التفكير ده في دماغِك صدّقيني يعني، هتقدري تغيّري في حاجات كتير أوي في حياتِك، يعني أنتِ شايفة الحتّة دي كده ممكن تناسبِك؟
آه. فاهماك. إمم. آه. فهمتك. إمم. آه. عندك حق. آه بصراحة يعني، كلامك كده بقى منطقي بالنسبة لي، يمكن لمّا أنت قُلته وسمعته بصوت عالي قدرت فعلًا أحس وأشوف قدّامي كده يعني سُبُل ممكن فعلًا أنفذها، بصراحة فعلًا ال يعني الفضفضة معاك والكلام ادّتني أريَحية كده، أنا فعلًا ارتحت وابتديت أبُصّ للموضوع من أكتر من من وجهة نظر يعني، فشكرًا ليك.
لا، لا، على إيه طبعًا، أنا موجود هنا عشان أساعدِك في أي وقت.